そうですね。それで、その、お友達にあげその、あげたいのはお友達にあげたいので、別に、自分の個人的なところに、ま、これ作ってみました、専用アカウントはこちら、みたいな感じで、い誘導しちゃうとかですね。うん、あのはい、あとなんか、まあ、あの、今ね、お手軽に自分でホームページみたいなのも、無料で作れるサイトっていっぱいあるんで、そこにううーん、そういったところ探して、こう、自分の作品をね、こう、掲載して、あの、買えるようにセッティングしてると、インスタをやってない層にも、こう、ね、見ていただける機会が増えると思うんで、はい。
うんうんうんうん。 ああ、うんうんうんうん。 はい。 ああ、なるほどなるほど。 いや、そうですよね。 はい。 いや、ですよね。うんうんうん。 うんうん-うん。 あ、そうですよね。 うんうんうん、あ、確かに、ちょっと、やちょっとね、挑戦してしまいますね。なんか EC サイトって、こう昔ね、一回やろうと思って、やり方が分かんなくてやめたとこがあるので、ちょっともう一回チャレンジして、ま、今の方が作るの簡単になってるかもしれないしうん。
ええ。ええええ。 そうですね。なんか、ご自身は、なんか、ほんとにやってみたいと思うこと、パッとこう、自分で調べられて、パーッと行動されて、あの、す進んでいく力があるように思いますんで、うーん、あの、すぐね、もう今から調べて、その、ホームページのことでも、あの、すぐにできると思います。
はい。 あ、ありがとうございます。 はい。 あ、ありがとうございます。ちょっとそう言っていただけて、ちょっと勇気が出ました。やっぱりね、やりたいなと思ったら、その時にやってみようかなと思います。
うん、ね、うん。 あ、素晴らしいです。やっぱりね、思ったがチャンスみたいな、ん、もう今がやる時みたいな感じで、ね。もうもう、別に無理してね、自分がそれでやってみて、ね、止めたいと思えば止めればいいしっていうぐらいの感覚でうん。
うんうんうん。 はい。 あ、そうですよね。なんか売ればいいですもんね、スリーディープリンターも。うんうん。
そうなんでやってやってみることに意義があると思いますんで。
あ、なるほど、ありがとうございます。ちょっと話して心が楽になりました。ありがとうございました。
はい。これから頑張ってください。失礼いたします。